Ma, ehm, guarda, innanzitutto comincio col dire che questo è abbastanza diffusa, non sei l'unica a sperimentare, diciamo, questa difficoltà a stabilire appun priorità tra il lavoro, ehm, che devi svolgere e i compiti magari urgenti che c però alla fine finiscono per rubarci tanto tempo libero. Ehm, però potrebbe essere magari quella di, mhmm, ehm, posticipare, diciam ad esempio tu alludevi al fatto che hai delli dei coinquilini, quindi magari, ehm, quelli a casa li fai più la sera quando magari mentalmente sei più stanca e quindi richie manu manuale ed è più facile farlo, ehm, magari il tardo pomeriggio e
Mh, sì.
care allo studio, alle attività che comunque ti impegnano più intellettualm e in questo modo magari sei più organizzata per quanto riguarda il dispendio delle ener Ci hai mai provato?
Vero, questo comunque è un ottimo consiglio, nel senso che, mhmm, mi rendo conto che poter separare le cose che mentalmente, mhmm, mi occupano del tempo e e anche magari dell'impegno, proprio mentalmente, mhmm, nelle parti della giornata che sono più, uhm, come posso dire, uhm, fresche, ecco, soprattutto la mattina ad esempio. Cosa che invece il lavoro m manuale che magari sì, può essere quella cosa che io, mhmm, solitamente, visto che magari mi c mi ci mette poco, faccio un sacco di questi piccoli compiti superficiali durante la giornata che poi però, tra 1/4 d'ora quello, 20 minuti quell'altro, mezz'oretta l'altro ancora, ehm, magari spreco metà un pomeriggio, ad esempio. Ecco, invece rimandarli per poter farli alla fine della giornata, che come dicevi magari sì, è un lavoro manuale, ma alla fine non mi richiede quella difficoltà tecnica, mentale che potrebbero invece richiedermi le cose che abbiamo detto prima, è un ottimo consiglio. Quindi, dovrei proprio provare a farla a dividere la giornata in questo modo.
Niente, perché sai a volte, insomma, anche una cosa banale come lavare i piatti la sera può anche farti spostare de dei pensieri stressanti o negativi, quindi ti può paradossalmente anche aiutare a rilassare. Un'altra attività che a cu di solito anche avere dedicare del tempo libero a te stessa. Pensi che settimana, ehm, sia comunque piena di di lavoro da quanto appunto il tuo carico emotivo o riesci lo stesso comunque a ritagliarti po' di tempo per te stessa?